हमारा कोई भी रिश्ता होता है न जब वो अ, छूट जाता है हमसे कोई, किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता होता है, जब वो छूटता है तो वो कहीं न कहीं जो है हमें अ अ, जैसे भावनात्मक के रूप से जो देखा जाए तो कहीं न कहीं हमें चोट पहुँचा देता है या फिर जो उसका जो अ, जो भार होता है उसका जो काफ़ी भार जो है हम लेकर चलते हैं जिसकी वज़ह से, कहीं न कहीं आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। जैसे हम बोल सकते हैं न कि अ, मूव ओन करने में जो है कहीं न कहीं जो है परेशानी आती है। तो अ, मेरे साथ अ, भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
जी।
जो मेरा अ, पुराना रिश्ता था वो अ, अभी नहीं रहा है अ, दुर्भाग्य से अ, लेकिन अब ऐसा होता है कि वो रिश्ते की जो है वो कहीं न कहीं वो मेरे अ, ध्यान से नहीं जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा भावनात्मक जो बैगेज है, वो बहुत ज़्यादा है। जिसकी वज़ह से मैं उसे नहीं सँभाल पा रहा हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं आपसे अ, इसी बारे में जो है यही समस्या आपके लेकर आया हूँ कि आप मेरी इस इसमें कुछ मदद करें। कुछ ऐसी मुझे अ, सलाह दें कि जो है मैं इस जो भावनात्मक वाला बैगेज है जो पुराना जिसको बोल सकते हैं बैगेज है, उसको कैसे पीछे छोड़ कर और कैसे आगे बढ़ूँ और कैसे जो है फिर से प्यार करूँ? क्या आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकतें हैं?
जी। बिल्कुल, देखिए आपने अच्छे से अपनी सारी समस्या बता दी है मुझे। तो मतलब अब ये चीज़ें आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया और सलाह देने के लिए मुझे थोड़ी चीज़ें देखिए और जाननी ही पड़ेगी की जिससे मैं आपको बेहतर सलाह दे पाऊँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब कितना समय हो गया है पिछली आपके रिश्ते को इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ? क्या-क्या हुआ? किस तरीके से टूटा इस बारे में बताएंँ?
हुँ, हुँ। जी, अ अ, तो मेरा पिछला रिश्ता था अ, वो अ, जैसे मान लीजिए की अ, अगर मैं आपको थोड़ा उसको विस्तार से बताऊँ तो, कहीं न कहीं 2,000 अ, 21 के आस-पास जो है वो शुरू हुआ था। और वो जो अ, समझ लीजिए की 2023 के अ, अंत में जो है वो खत्म हो गया था तो वो तकरीबन अ, 2 साल के आस-पास 2 ढाई साल के आस-पास का जो अ, रिश्ता है वो 2 ढाई साल के आस-पास का रिश्ता था। तो अ, ऐसा ही था की सब कुछ अ, ठीक था, मेरे अनुसार तो सब कुछ ठीक था लेकिन पता नहीं मुझे की उनके अ, ध्यान में क्या आया, तो उन्होंने बस मुझे ऐसा समझ लीजिए कि एक दिन, एक दिन ऐसे अचानक से ही बोल दिया था की अ, जो ये रिश्ता है ये हमारा आगे जो है नहीं बढ़ पाएगा, रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। तो अ, हाँ, जी, इतना ही उन्होंने बताया था। इससे आगे उन्होंने कुछ अ, बहुत विस्तार में नहीं कहा था। बस उन्होंने यही बोला था की जो है कहीं न कहीं आप जो है अ, संपर्क करने की कोशिश मत करना।
जी। जी। बिल्कुल।
कि जो मैं अ अपने जीवन में जो है आगे बढ़ रही हूँ। तो जिसकी वजह से अ, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं जो है मुझे अ, कहीं न कहीं मुझे उ चोट पहुँचा गया। जैसे आप समझ लीजिए कि मेरी भावनाओं को कहीं न कहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थीं, अचानक ये चीज़ें कैसे हो गई, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि 2 ढाई साल अ, के आसपास का जो अ, रिश्ता था और वो 2 ढाई साल आप ऐसा समझ लीजिए कि हम अ, वो इतना ज़्यादा गहरा हो गया था। अ, ह मैं ऐसा मानता हूँ कि अ, जैसे अ, आप आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जैसे 4 साल का रिश्ता था खत्म हो गया, किसी का 5 साल का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ अ, जितना गहरा आपका 4-5 साल में रिश्ता होगा, 2 ढाई साल में भी उतना गहरा ही हो सकता है, उससे ज़्यादा गहरा हो सकता है। क्योंकि वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप कि आप उनसे अम, कितना मिलते हो, कितना बातचीत करते हो और आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो जी अ, मेरी तरफ से तो जैसा मैंने बताया कि मैंने अपना अ, पूरा 100% ही दिया था। अ, जैसे मैं अ, घर से बाहर रहता था, उस टाइम पे वो भी घर से बाहर ही रहती थी। तो ऐसा होता था कि हम रोज़ मिलते रोज़ मिलते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था आप ऐसा, ऐसा मान लीजिए कि अगर अ, 2 ढाई साल की अ, बात है, तो दो दो-ढाई साल में मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन ही होंगे ऐसे, जिस दिनों में हम नहीं मिले होंगे पूरे 2 ढाई साल में और उसके अलावा हम रोज़, हो रोज़ मिलते थे। कभी भी उनको ज़रूरत होती थी, मैं उनके लिए वहाँ होता था, कभी भी मुझे ज़रूरत होती थी, तो मेरे लिए वो वहाँ रहती थी। तो बस यही है कि जिसकी वजह से जो आप मान लीजिए कि जो अटैचमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अ, गहरी थी। तो जिसकी वजह से जब उन्होंने ऐसे मना किया तो अ, वो जो सारी चीज़ें पीछे छूटी हैं, तो मैं कहीं न कहीं जो है अब इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ।
बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल। जी। हुँ, जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ, तो मतलब आप अभी क्या महसूस करते हैं आगे बढ़ने के बारे में? या नए रिश्ते के बारे में? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी। जी।
कि आपको क्या महसूस होता है, मतलब आप अब डेट करने के लिए तैयार महसूस होते हैं? या क्या महसूस होते हैं? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ ज़रा।
अ, जी अ, मैं अ, मुझे ऐसा कभी-कभी महसूस होता है कि अ, जो है कि कहीं न कहीं जो मुझे है कि डेट करना चाहिए। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बढ़ नहीं पाता। मैं जैसे मेरे और भी दोस्त हैं, जब मैं किसी भी अपने दोस्त से जैसा समझ लीजिए कि मिलता हूँ या फिर जो कोई भी अ, जो और अ, जो लड़कियाँ हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मुझे वो अ, उनके प्रति वो भावना नहीं आती है कि मैं अ, इनके साथ बात करूँ या फिर मैं इनके साथ जो है अपना रिश्ता देखूँ या फिर जो है मैं इनके साथ कहीं न कहीं आगे बढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे महसूस नहीं होती मेरे पुराने रिश्ते की वज़ह से।
जी। बिल्कुल।
ऐसा बोला जाता है कि जैसे हम किसी को एक अ, एक होता है न कि हम हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे कहीं न कहीं जो वो पुराना जो रिश्ता है, पुरानी जो अटैचमेंट है अ, जो वो भावनाएँ हैं मेरी उनके लिए, मुझे कहीं न कहीं उन भावनाओं को पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर मुझसे जो है कहीं न कहीं आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन परेशानी यही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं वो जो पुरानी भावनाएँ हैं, उनको कैसे जो है अ, पीछे छोड़ दूँ? मुझे अ, इस चीज़ में जो है कहीं न कहीं अ, इस चीज़ की जो कहीं न कहीं समझ नहीं आती। तो जिसकी वज़ह से मैं आगे कहीं भी किसी से भी मिलता हूँ, मुझे वो अ, जो है वो भाव नहीं आता उनके प्रति। मुझे अ, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता कि मैं मुझे इनसे प्यार होगा या फिर मैं इनके साथ जो है अपना अ, जीवन आगे बिताने का सोच सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि मेरे मन में जो कहीं न कहीं अ, डेट करने का विचार तो आता है। पर लेकिन आगे बढ़ने का जो विचार है, वो मेरे म मेरे मन में या फिर मेरे ख्याल में नहीं आता।
जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है। तो मतलब अभी सबसे मुश्किल हिस्सा क्या लगता है आपको? कि नए रिश्ते में आने में कि जैसे आपको भरोसा नहीं हो पाता या फिर आपको डर-सा लगा रहता है? इस बारे में थोड़ा खुलकर ज़रूर बताएँ।
हुँ, हुँ। जी, जी, अ, मुझे अ अ, डर लगता है आप अ, ऐसा समझ लीजिए कि जितना समय, या फिर जितनी मेहनत या फिर जितनी भावनाएँ मैंने पुराने रिश्ते में डाली थी, वो सारा का सारा मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं दोबारा से करनी पड़ेगी, वो जो ऐसा होता है ना कि अब अ, छोटी से छोटी चीज़ लेके फिर एकदम ऐसे पूरा अंत तक मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो जो मेरी भावनाएँ हैं वो कहीं न कहीं मुझे दोबारा से जो है नए रिश्ते में डालनी पड़ेंगी। उसकी वजह से मुझे कहीं न कहीं डर लगता है कि जैसे मैंने प पुराने रिश्ते में अ, ये सारी चीज़ें करी। अ, इतनी मुझे जो मेरा प्या इत इत इतनी जो अ, ऐसा मान लीजिए कि इतना इतने एफर्ट्स होते हैं या फिर इतनी मेहनत होती है, इतना इतनी भावनाएँ हम किसी रिश्ते में डालते हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं चलती, तो फिर वो दुबारा वो सारी मेहनत करने की या फिर वो नए एक इंसान को जानना, उसपे भरोसा करना, फिर से वही आपका जो आपका प्यार है उनको वो दिखाना, वो रिश्ते में वो फिर से भावनाएँ डालना, इन सब चीज़ में जो है कहीं न कहीं डर लगता है और फिर ये भी ज़हन में रहता है कि अ, ध्यान में रहता है कि जैसे उन्होंने पहले छोड़ दिया, अगर इन्होंने भी छोड़ दिया, फिर क्या होगा? तो बस यही जो अ अ, डर है यही कहीं न कहीं लगा रहता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ।
जी। जी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव आ भी रहा है। तो मतलब आपके पास और कोई दोस्त है, बात करने का इस बारे में? या फिर ऐसा कुछ है, तो ज़रूर बताएँ इसमें भी।
हाँ, जी अ, नहीं इसके बारे में जो है मैंने अ, किसी से जो है बात नहीं की है। मतलब जो मेरे दोस्त हैं, उनको ये चीज़ पता थी कि जो में मेरा एक रिश्ता था, पहले अब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने के बारे में या फिर जो भी है, मैं भावनात्मक जो बैगेज में लेकर चल रहा हूँ, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की है। हाँ जी, ऐसा होता है कि जो दोस्त हैं, वो कभी-कभी बोल देते हैं कि अ, किसी और, को डेट कर ले। तो मैं उनको ये सब चीज़ें नहीं समझा पाता। मैं उनको बस यही बोलता हूँ कि हाँ, जब समय आएगा, तब देखेंगे। तो मैं यही चीज़ बोल के जो है कहीं न कहीं उनको जो है ये बात को टाल देता हूँ, पर लेकिन मुझे ही पता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि जो वो पीछे का जो भावनात्मक बैगेज है मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जिसकी वजह से जो मैं आगे किसी और इंसान के लिए जो वो अ, भावनाएँ हैं मेरी वो अ, नहीं प्रकट कर सकता।
बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी परेशानी पूरी अच्छे तरीके से समझ गया हूँ और अब मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ, आप ज़रूर ध्यान से सुनें। पहली चीज़ तो देखिए ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि, आपके लिए इस समय क्या बेहतर है, क्योंकि कई लोगों के लिए ना देखिए, किसी और को भुलाने के लिए आसान होता है कि वो किसी और से बात कर लें या किसी और से लगाव कर लें। लि कइयों के लिए ऐसा होता है कि वो अकेले रह के ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं और म उन्हें ज़्यादा सही तभी लगता है। तो आपको अपने लिए चीज़ें पहचानने की ज़रूरत है कि, आपको मेरे हिसाब से तो यही हो रहा है कि आप अकेला रहना ज़्यादा अभी सही लगेगा आपके लिए क्योंकि, अभी ना आपको किसी पे भरोसा ना करने का दिल है, ना आपको किसी से बात करने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा-सा काम कर सकते हैं। जैसे उम, जो-जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको काफ़ी समय से नहीं की और आपको रूचि थी आपको उन चीज़ों में, तो धीरे-धीरे उन चीज़ों का आप कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे आपको कहीं घूमने जाना था काफ़ी समय से या फिर कुछ ऐसी रूचि कोई उम, कुछ सीखना था नया, इस तरीके का ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आप बता सकते हैं कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे ना आपका थोड़ा मन मतलब बदले और आपको एक खुशी-सी दोबारा से महसूस होने लगे जो आप महसूस करते थे कभी, पहले भी और ये चीज़ें जब होने लगेंगी ना तो देखिये आपके लिए थोड़ी आसानी तो हो ही जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है की आप धीरे-धीरे लोगों से मिलना शुरू करें, नए लोगों से मिलना शुरू करें, मैं ये नहीं कह रहा की आज ही आप हर एक को अम, बुला रहे हैं अपने पास, आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को करेंगे ना और फिर आप नॉर्मल होने की मतलब आपको रहेगी कैसे नॉर्मल हुआ जा सकता है। और
जी। हुँ, हुँ।
मतलब, काफ़ी ना अपने लिए सीमाएँ तय कर सकते हैं धीरे-धीरे भरोसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और लगा लीजिए अ, मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं इस चीज़ का धीरे-धीरे ही आप मतलब कदम उठाएँ ये नहीं है कि एकदम से आप करें। और ना इन अ, ब भरोसा लोगों पर बनाने की कोशिश दोबारा करें की जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या फिर सही हो पाएगा। तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे इंसान इन चीज़ों को और अच्छे से महसूस करें या और चीज़ें से उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो पाएँ, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं मैं कहूँगा धीरे-धीरे इन चीज़ों को आप देखेंगे तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए भी और काफ़ी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से कर भी पाएँगे। तो देखिए मेरी यही सलाह है आ आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें ज़रूर आपको आराम मिले।
जी, जी। मैं कहीं न कहीं जो है अ, जो आपकी सलाह है जो मैं इसको समझ चुका हूँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो है मेरी समस्या का समाधान देने के लिए। जी अ, बात करने के लिए और ये जो समाधान देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल देखिए, आपको भी मैं आशा करूँगा और भी कभी सलाह चाहिए हो तो आप ज़रूर मेरे पास आएँ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।